J'ai déjà essayé d'amener la chose, donc la 1re fois que je lui ai dit, heu, je lui dit: «Oui, peut-être que tu devrais voir un psy». Donc directement et heu, c'est là je l'ai vu braquer, il m'a dit: «Mais pourquoi? Heu, j'ai pas envie d'y aller, heu, je je suis pas, heu» p pour elle, aller voir un psy c'est être fou. Mais alors que pas du tout, hein, c'est vraiment pour, heu, bah, parler de sa situation, mais heu, de son état, heu, mental et même physique, hein, c'est possible et heu, je lui avais conseillé donc une des psys, heu, de de mon amie, parce que c'est mon amie qui m'a dit: «Tu sais, heu, je pense qu'elle est en dépression». Parce qu'en en lui parlant de fil et en aiguille, c'est mon amie qui m'a dit que potentiellement, elle l'était.
Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Ouais.